200 kilo ya, enggak kebayang sih. Mhm.
seratus kilo meter jalan dan itu, dan itu dulu aku tuh kayak sering ambeien gara-gara kebanyakan duduk.
Iya kebanyakan duduk ya.
Heeh, nah semenjak aku powerlifting ini tuh, ambeienku udah jarang banget ini, jarang banget kambuh gitu sama ya banyak sih kalo kita naik tangga enggak gampang capek terus kalo naik gunung juga enggak gampang capek terus
Mmm. Jadi ringan ya rasanya ya. <laughs>
Iya, gimana kita biasa angkat ratusan kilo <laughs> terus
Oh, ratusan kilo? Heeh, mhm.
Jadi ini iya terus, eee, kayak misalnya, kayak mau kepleset gitu badan kita tuh bisa apa ya, bisa sigap buat
Mhm.
Biar kita enggak jatuh gitu loh, bisa nahan badan gitu loh. Iya banyak sih manfaatnya kalau banyak manfaat positif ya banyak banget.
Wah, keren banget ini ternyata, heeh. Heeh, oke.
Terus nambah temen, banyak komunitas, terus nambah ilmu.
Heeh, jadi punya komunitas baru gitu ya pas awal-awal join ya, heeh heeh kebayang. Nah, Kak, aku kok jadi kepo ini, tadi sempet bilang ratusan kilo jujur aja ya Kak tadi waktu Kakak di awal tuh aku pikir ya palingan 50 kilo, 70 kilo gitu ya. Aku enggak kebayang kalau sampai ratusan kilo. Emang, eee, sebenarnya kalau, Kakak sendiri sampai berapa kemampuannya sampai saat ini?
Iya. Betul. Iya. <laughs> Udah ratusan kilo. Aku aku squat di 175 terus bench press
Sera seratus tujuh puluh lima kilo gram? Oke. Wah.
Iya iya. Bench press di 95 kilo, dead lift di 180 kilo.
Oh my God, itu gede banget.
Itu masih kecil tahu, itu atlet-atlet yang udah iya, atlet-atlet yang udah gila-gila itu bisa sampai hampir 300 gitu.
Oh itu masih kecil? Aduh, enggak kebayang 300 kilo itu itu berapa detik sih yang harus diangkat gitu?

Eee, kebetulan posisinya saya rantau, Kak, jadi tinggal sendiri, dan kebetulan pasangan juga tidak ada. Jadi, ya, <laughs> jadi tidak ada yang membuat, ap nggak ada yang marah gitu loh, sama kegiatan saya, gitu e. Paling harus pintar-pintar ini sih manage tenaga sama waktu karena, gimana pun kan
Oh, merantau. Heeh. Oke. <chuckles> Jadi nggak ada protes, ya. Heeh. Mhm.
kerja harus tetap prioritas ya, Kak. Kan <chuckles> kita tetep cari duit gitu kan, power lifting juga butuh duit buat, menjalankannya gitu. Jadi ya
Iya, lagi, bener. <chuckles> Heeh. Oh, ternyata ini ya, mahal ya, Kak, buat bayar coaching-nya tuh, sama, eee, ngegimnya.
Wek
Atau, sebenarnya standar aja?
Eee, mahal murah mahal murah tuh relatif ya, menurutku tapi, eee, ya butuh duit, lah. <chuckles> Yang mahal itu sebenarnya, eee, bisa jadi coach coach-nya mahal kalau misalnya kita ambil coach yang bagus, gitu, ya. Eee, kalau gimnya enggak terlalu mahal lah, tapi terus kayak nutrisi, kayak kita harus beli daging ayam, harus pemenuhan protein harian, gitu-gitunya itu yang mahal juga gitu kalau dihitung-hitung, ya gitu. Terus sama equipment-nya, kayak peralatan-peralatan itu, ya, itu juga relatif sih dan, beda-beda ya, maksudnya gini, ada equipment kayak contoh nih sabuk, belt, eee, power al lever belt kita kita pakainya lever belt. Nah, lever belt itu kalau misalnya buatan lokal ya murah gitu, kayak mungkin di bawah Rp1.000.000, ya Rp1.200.000 lah paling mahal atau satu juta lima ratus gitu. Tapi kalau udah yang merek internasional gitu, bisa sampai, Rp4.500.000-Rp5.000.000 gitu. Jadi ya iya, itu baru belt-nya, belum yang lain-lainnya, kayak sleeve terus, eee, wi wrist wrap sepatunya dan sebagai macam gitu, kayak ya, banyak sih sebenarnya kalau mau dihitung hitung. <laughs>
Iya, bener. <laughs> Heeh heeh. Mhm. Oke. Oh, iya, kebayang kebayang. Mhm. Oh, iya, ya. Kebayang kebayang, mhm. Oh, ya, itu mahal sih, mhm. Wah, luar biasa. <chuckles> Hobi Baru yang lain, ya. Bener, heeh.

Akhirnya itu biasanya biasanya badannya jadi lebih kaku kaku banget Kak makanya kalau sebenarnya orang-orang atlet, apa namanya, eee, lifter itu angkat beban itu, harus diimbangi dengan, olahraga yang punya mobilitas tinggi itu contoh, lari atau mungkin yoga atau mungkin ikut kelas dansa gitu-gitu jadi biar badannya tuh gak kaku banget karena, kakunya itu sampai kelihatan dari cara jalannya tuh aneh gitu loh Kak kadang orang-orang anak-anak lifter itu.
Oh begitu. Angkat beban, mhm. Mmm. Kebayang. Oh oh ya, ya kayaknya kalau aku ngeliat emang kayak lagi di mall gitu ya orang berotot itu emang agak jalannya emang aneh tapi ya.
Ya kan? Kayak robot. <laughs>
Iya iya bener banget mungkin karena, otot mereka yang gede kali Kak aku ngebayanginnya oh mungkin karena ototnya gede jadi emang jalannya harus kayak gitu biar ga sakit kupikir kayak gitu oh ternyata, oh ternyata kaku ya kebayang kebayang, terus ada lagi ga nih negatifnya, apa sudah habis?
Enggak itu badannya kaku tahu. Mhm. Paling it paling itu aja sih sama, duit ya. <laughs>
Mmm. <chuckles> Itu nggak bisa bohong sih kalau duit.
Iya, heeh, ya gitulah pokoknya <laughs> maksudnya duit tuh pasti perlu sih gitu.
<chuckles> Iya lagi nanti belum kalau cidera ya Kak itu kan harus, eee, diobatin juga ya.
Oh iya bener bener aku cidera itu udah, gak tau habis berapa juta buat, fisioterapi.
Itu lama ya berarti penyembuhannya sekali cedera?
Lama lama lama dan berkali-kali mungkin udah hampir Rp4.000.000 Rp5.000.000 buat fisioterapi doang, iya, heeh.
Mhm, iya. Mmm, mahal ya, karena sekali dateng aja paling Rp200.000-Rp300.000 ya itu berarti lama sih penyembuhannya, oh Rp500.000 oke mahal banget itu oke, kalau sisi, eee, dampak positifnya itu apa Kak kalau boleh tahu nih?
Lebih, Rp500.000 aku sekali dateng. Iya.